O olha, eh, assim, o seu você falou que o seu o seu esposo tem amigos aí, né? E algum deles não tem uma esposa também para você tentar essa essa
Então E e essa amizade aí, né? <laughs>
Exatamente.
Então, eu sou a uni é assim, tem outras pessoas casadas no curso dele, mas eles não os os companheiros não vieram juntos. Por exemplo, tem uma colega de classe dele que é casada, e ela tem filhos, então aí o marido ficou cuidando dos filhos no país lá deles e ela veio. Então, já já já é outra vibe também, né? Já é mãe, já é já é outro rolê. E os outros, eles eles também não É, assim, tem mais uma pessoa casada, mas essa também tão não está aqui. O restante é só namoro à distância, então nem os as namoradas estão aqui. <laughs>
Aham. Entendi. <chuckles> Bom, mas que bom que você con conseguiu acompanhar seu marido, né? Uma das poucas, porém, vamos tentar resolver essa questão aí de você das amizades. Assim, tenta conhecer também, vai vai em museu, essas coisas, para você também tentar conhecer a história de cultura deles, né? Porque os franceses eles são muito conectados com essa questão da da da cultura, da culinária, exatamente. Eu acho que talvez seja um caminho, você entendendo a história deles, eh, a culinária, já é um bom caminho para você tentar buxa puxar um papo, eh, uma conversa aleatória, assim, pa num bar com alguém, não sei, assim. Acho que você pode tentar. E também uma outra coisa interessante que eu tenho reparado muito nesses países europeus que o pessoal geralmente gosta de reclamar. Então, assim, se
Exato, exato. <chuckles> Da história, né? Uhum, sim. Gente, sim! Nossa, como eles reclamam. <laughs>
<chuckles> Então, assim, você pode também Eu acho, uma dica super válida essa: ir para uma fila de mercado e começar a reclamar. Você vai sair de lá com 5 amigos de infância. <laughs>
<laughs> Boa. <laughs>